อุ๊ย เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เอาจริง ๆ แล้วอะ อันเนี้ยเราก็คือแบบว่าไม่เคยทำมา ก่อน แล้วก็ไม่เคยได้ศึกษาด้วย ถ้าแบบเนี้ยค่ะ เราแบบให้เพื่อนมาสอนให้ก็อาจจะแบบว่า ทำให้เราอะค่ะ มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นด้วยเนาะ เพราะว่าปกติแล้วอะเราต้องบอกเลยค่ะว่า พอเวลาที่เราอะถ่ายไม่ได้เนาะ หรือว่าเราถ่ายไม่ได้มุมแบบเพื่อนอะค่ะ เราก็จะบอกเพื่อนเนาะว่า "อา จะเอาแบบไหน จะเอาตรงไหน เมื่อกี้ถ่ายอยู่ตรงจุดไหน?" อะค่ะ "ให้ถือกล้องไว้เลย เดี๋ยวเราอะจะไปถือต่อตรงนั้นน่ะ เดี๋ยวเราจะแค่กดชัตเตอร์อย่างเดียว" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ไปยืนโพสต์ เราก็ใช้แบบว่ารูปแบบเนี้ยมาตลอดเลย ก็คือไม่เคยแบบว่า ไปให้เพื่อนสอนว่าแบบ อ่า มันต้องดูอะไรตรงไหน เป็น คำแนะนำที่ดีมาก ๆ ค่ะ เราจะลองเอาไปบอกเพื่อน ดูนะ เผื่อเพื่อนจะสอนเรา อืม ค่ะ
ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ
แล้วแบบนี้ ค่ะ เราก็เจอปัญหากับคนในครอบครัวอยู่เหมือน กัน อย่างเช่น ลูกของเราอะค่ะ ช่วงนี้ลูกนะคะชอบเรียนศิลปะมาก ๆ เลย แล้วก็ชอบมาวาดกับเราอะค่ะ คราวเนี้ย ลูกอะค่ะ วาดรูปสวยมาก ๆ แล้วก็รู้สึกว่า อยากจะให้เราอะค่ะวาดเป็นเพื่อน แล้วบางครั้งอะนะคะ เราก็อยากจะระบายสีเป็นเพื่อนลูก แต่ก็รู้สึกว่า เออ พอเวลาทำไปแล้วอะค่ะ โอ้โฮ ฝีมือไม่เท่าลูก ก็รู้สึกว่า ท้อมาก ๆ เลย การที่เราจะวาดรูปบายสีกับลูกอะค่ะ
อา อือฮึ ครับ อืม ครับ อันนี้เนี่ยเข้าใจคุณแม่เลยเนาะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องเนี้ย จริง ๆ แล้วเนี่ย ให้มอง ให้มองอย่างนี้ครับว่า จริง ๆ แล้วไม่เป็นอะไรเลยครับ การที่เราวาดเก่ง ไม่เก่งเนี่ย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่การที่เราเนี่ยนะครับ อาจจะคอยซัปพอร์ตลูกเนาะ อาจจะคอย ช่วย ในเรื่องของสี หรือว่าในเรื่องของเส้นอะไรต่าง ๆ หรือว่าในเรื่องของจินตนาการเนี่ย ซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับ การวาดรูปอะไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับ สวยไม่สวยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรตายตัว ก็ให้คุณสบายใจได้เลยครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับ อยากวาดอะไรเนี่ย ก็วาดเลย ลูกเนี่ยก็จะสนุกกับคุณด้วยครับ อา
อืม ค่ะ อืม อืม อืม อ๋อ เป็นแบบนี้นี่เอง บางทีอะค่ะ เราก็วาดรูปในจุด ๆ เดียวกันเนาะ อย่างเช่น วาดรูปตัวการ์ตูนตัวเดียวกันน่ะค่ะ แต่เราก็รู้สึกว่า อุ๊ย ทำไมแบบลูกวาดรูปสวยจังเลย แล้วเราอะวาดแบบไม่สวยเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเลยรู้สึกว่า เออ แบบเนี้ยเราควรที่จะต้องไปเรียนศิลปะเพิ่มดีไหมคะ จะได้วาดรูปกับเขาได้?